ใช่เลยค่ะ เหมือนอีกเมนูหนึ่งเลยที่เป็นเมนูง่าย ๆ แต่ว่าทุกคนกินได้ ก็คือไก่ทอด แต่ว่าเหมือนที่จริงที่เนี่ยเขาก็มีไก่ทอดขายนะ แต่ว่าไก่ทอดบ้านเขาอะ มันจะเป็นแบบเหมือนไก่ทอดบาร์บิคิวอะค่ะ ก็คือเป็น เป็นไก่ทอดแล้วก็ไปคลุกด้วยซอสบาร์บิคิว เป็นไก่ New Orleans อะไรประมาณนั้นน่ะ แต่เราก็เอามาปรับเป็นทำในแบบของเรา ก็คือเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดแบบทางภาคใต้เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีการแบบ เหมือนแบบ อุ๊ย! เขาก็ชอบนะ เพราะว่ามัน มันแตกต่าง อะไรเงี้ยค่ะ อืม มันเหมือน แต่ในความเหมือนมันก็มีความแตกต่าง เออ ใช่ ประมาณนี้
อ้อ อะฮะ ครับ อือ ๆ ๆ ๆ แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับ? ผลลัพธ์ เออ ครับ โอ้! ขนาดฟังแล้ว ยังดูน่าสนใจเลยนะ
<chuckles> ขอบคุณค่ะ
มันฟังดู มัน ฟ มันฟังดู มันเล่า เล่า จากที่คุณเล่ามา คือมันทำให้นึกภาพออกว่า อ๋อ มัน ลักษณะมันเป็นแบบนี้ ลักษณะมันเป็นแบบนี้ มันมีความแตกต่างกัน แต่ว่ามันลงตัวด้วยรสชาติของมัน
อืม อา ใช่ แล้วก็ต้องแบบสังเกตดูด้วยว่า เอ๊ะ! คือ เพราะว่าจริง ๆ เราก็มีประสบการณ์จากแบบ เหมือนกับสามีเรา อะไรเงี้ยค่ะ คือตอนแรก ๆ เขาก็ยังไม่รู้จักอาหารไทยสักเท่าไร คือเขาอาจจะยังไม่เคยชินไง เราก็เร่อ ต้องเริ่มทำอะไรที่มันแบบกินง่าย ๆ ให้เขาก่อน อะไรอย่างเงี้ย ให้เขาพอกินได้ พอเขาเริ่มแบบว่า เออ เปิดใจแล้วว่า อาหารไทยมันก็อร่อยเหมือนกันนะ เราก็ อ่า เริ่มมีการแบบให้เขาลองอะไรใหม่ ๆ เรื่อย ๆ เงี้ย เขาก็จะแบบ เออ แต่ว่าเริ่มจากรสชาติกลาง ๆ ก่อนไม่เผ็ดมาก ไม่อะไร แค่แบบมีความเผ็ดเล็กน้อย พริก 1 เม็ด อะไรเงี้ย พอเขากินบ่อย ๆ อะ เขาก็ เขาก็เริ่มชอบ เขาก็เริ่มชิน อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ ครับ อา อะฮะ ครับ อา ๆ ๆ ครับ อือฮึ แล้วแบบเนี้ย มี มันมีครั้งไหนไหมครับ? ที่แบบเราเลือกทำเมนูเนี้ย แล้วคิดว่า แบบทุกคนต้องชอบแน่ ๆ เลย แต่กลับกลายเป็นว่า มันมีฟีดแบ็กกลับมาว่า ไม่ค่อยชอบในรสชาติบ้าง เผ็ดไปบ้าง หรือว่าไม่ทำเลยจะดีกว่า เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับ?
อืม อืม ก็เคยอยู่เหมือนกันค่ะ ก็คือว่าเราอะเนาะ คนไทยอะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำ <chuckles> แล้วเราก็คิดว่า เฮ้ย! มันเป็นแบบ มันเป็นเมนูที่แบบว่าเราอยากจะนำเสนออะว่า อุ๊ย! นี่เธอมันเป็นเมนู คือจริง ๆ อะ มันเป็นเรื่องของเรื่องว่า มีเพื่อนของสามีเขาอยากจะแบบมาลองกินอาหารไทย เพราะว่าสามีก็ไปโฆษณาว่า แบบ <tsk> ภรรยาฉันเนี่ยทำอาหารไทยแบบว่าอร่อยมาก รสชาติไม่ เหมือนตามร้านอาหารนะ อะไรเงี้ย เธอต้องมากินจากฝีมือคนไทย สามีก็เลยมาบอกเรา เราก็โอเคได้ งั้นเดี๋ยวแบบ <tsk> อยากกินส้มตำพอดี ก็เลย อะ จัดส้มตำไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ โอ้โฮ! อาจจะแบบลืมไปเนาะว่า เขาไม่เคยกินน่ะ ก็คิด คิด คิดแต่ว่าสามีมาบอก ก็คิดว่าน่าจะกินได้ เพราะเรา เราเทรนสามีมาแล้วไง เราก็เลยทำปูปลาร้าเลย อะไรเงี้ย <chuckles>
อา อะฮะ ใช่ อือฮึ อือฮึ <laughs> อา ขิง ๆ ๆ อา อา ๆ ๆ อือฮึ อือฮึ อือ <laughs> เออ ๆ ๆ ๆ